Kak, Kakak ada ada kenangan keluarga, enggak sih, yang yang kalau, Kakak ngerasain tuh kayak semakin semakin waktu, semakin hari tuh semakin berarti, gitu. Kak, ada enggak tuh?
Eee, aku ada sih, ada. Kalau aku pikir-pikir, ternyata ada 3 kisah, ya. Mungkin aku berurutan aja sih heeh. Eee, dari waktu aku mhm, waktu aku kecil, terus waktu aku mungkin udah cukup dewasa, sampai udah jadi ayah juga, ya, se sekarang. Eh
Oh ada 3, oke coba yang yang pertama dulu gimana tuh, Kak? Oke keren. Oke yang yang kecil dulu kali ya, Kak, ya pas waktu kecil.
Ya, waktu aku masih kecil, waktu orang tua itu b apa namanya, walaupun orang tua kerja pulang malam tapi, eee, keharmonisannya sih masih terasa gitu ya sampai mungkin aku kelas 5, 4 SD. Jadi, kenangan yang paling berasa adalah setiap kali hari Sabtu pulang sekolah, aku kan kalau sekolah sampai hari Sabtu ya. Cuman waktu SD gitu ya, terus waktu itu, eee, Sabtu pulang setengah hari aku tuh selalu dijemput ya, dijemput sama mereka berdua naik mobil. Terus enggak enggak pakai apa bus jemputan, kalau pergi masih pakai bus jemputan. Nah, kalau pulang ini selalu dijemput, terus aku dibebasin makan apa aja, Kak, di kantin kan kantinnya lumayan lah, lumayan gede ya, ada cukup banyak makanan tuh yang enggak pernah aku cobain. Nah, kalau pakai uang jajan kan kayaknya kan sayang gitu ya, mending buat mak pokoknya kenyang kalau buat jajan kayaknya entar, enggak kenyang malah laper. Nah, s momen momen itu yang aku selalu manfaatkan. <chuckles> Jadi, eee, memang uang jajan juga aku tabung terus, ya udah ketika orang tua dateng jemput hari Jum hari Sabtu pulang udah aku makan puas jajan apa aja waktu di situ, kantinnya banyak sih mak apa puas sih.
Oke. Oke. Iya. <laughs> Oh. Berarti Kakak kayak kayak makan di kantin tanpa menggunakan uang jajan Kakak, sama sekali gitu. Jadi dibayarin langsung sama, eee, ayah dan mama gitu ya?
Iya, ditraktir, ibaratnya ditraktir. Nah ma aku yang benar-benar enggak tahu ya kebayang aja sampai detik ini sampai aku dewasa, kayaknya mungkin aku ingin menerapkan hal yang sama ke anak aku nanti kalau udah mulai sekolah kayaknya, gitu ha
Wah. Kebayang sih tuh, itu seneng banget sih itu pas masih SD ya, Kak, ya?
Iya SD kelas 4 apa kelas 5 kayaknya. Soalnya kelas 6 itu waktu itu aku, eee, ada perlu terus pindah SD gitu, Kak. Waktu
Wah, itu, eee, itu, bener bener dimanfaatkan sih itu ya waktu itu ya.
Iya dimanfaatkan dan m menurut aku semakin s ke sini semakin berasa loh, ketika aku udah, berkeluarga udah punya anak 2 perempuan kayaknya mau aku terapkan beneran terapkan hal yang sama lah. Menerapkan memori indah yang dikenang gitu. Itu yang pertama.
Oke. Berarti kayak kayak seolah-olah belajar parenting langsung dari orang tua Kakak langsung gitu ya, berarti ya.
Iya, lebih tepatnya memang ambil hal yang positifnya aja sih hal yang negatifnya ada. Heeh. <laughs>
Oke.